जी, जी। परिवार का तो मैं कहना चाहूँगा कि बिल्कुल आपने सही कहा कि जो हमारे उम, पापा तो पापा से जो हम छुपाते हैं या फिर मम्मी कुछ छुपाती है, तो मम्मी को नहीं छुपाना चाहिए। क्या होता है ना कि अगर मम्मी सपोर्ट कर रही है, तो कल होके वो बच्चा व अ, कुछ ऐसा कदम भी उठा सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। अ, बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ, बिल्कुल।
जी, जी। तो मुझे लगता है कि अगर गलती है तो उसको कबूल करना चाहिए और हम एक-दूसरे से शेयर करना चाहिए कि इससे गलती हो गई माफ़ कर दीजिए इसको। लेकिन छुपा लेना मुझे लगता है कि गलती को कभी भी अ, किसी की भी हो, छुपानी तो नहीं चाहिए। जी।
हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, हाँ, लेकिन उनको ऐसा लगता है ना कि अ, जैसे कि क्या हो गया कि सपोज उनका बच्चा है, तो वो बच्चे से एक प्रेम होता है, तो उनको क्या लगता है कि अ, इसकी जो कमजोरी है मतलब जो भी है इ मतलब इसको लोग इसे कमजोरी समझते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेसिकली कि गलतियों को बता देना कि इसने गलत कैसे किया? हाँ, मैंने इनका बहुत अच्छा व वो सुना था एक कोई स्पीच था डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति जी का, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी कि अ, "अगर आप बिल्कुल भी गलतियाँ नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप में कोई न कोई कमी है।" अगर आप गलती आपने करी, तब आप जाके आप नॉर्मल इंसान हैं वरना फिर आप भगवान की कैटेगरी में आ गए ना, अगर आपसे गलतियाँ ही नहीं हो रही। <chuckles> तो वो मुझे बहुत सुन के उनकी बात अच्छी लगी थी। जी।
जी। हाँ, हाँ, वो जी, जी, जी, जी, जी, बिल्कुल।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 जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ। हाँ, सही व उम, जी, जी, बिल्कुल। बिल्कुल ऐसा होता है कि अ, जैसे हम मैंने बोला कि अ, मम्मी हमेशा गलती छुपा लेती है, तो हम हम लोग ये सोचते हैं कि चलो कुछ कर लेते हैं, मम्मी मम्मी को ही पता चलेगा ना मम्मी मम्मी तो बचा ही लेगी। <chuckles> मम्मी तो बचा ही लेगी पापा तो हम कुछ और भी गलतियाँ करना शुरू कर देते हैं, तो मुझे लगता है ये काफ़ी मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। अ, हमें अब <chuckles> उम, को कोई भी गलती हमारे बच्चों को का जो होता है वो अब माँ-बाप को नहीं छुपाना चाहिए, मम्मी को खासकर नहीं छुपानी चाहिए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, वो वो तो चंचल होते हैं कभी भी कोई कदम उठा सकते हैं। जी, जी, जी। आपसे बात करके काफ़ी अच्छा जी, जी।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
बिल्कुल, बिल्क बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बाकी इस विषय पर मतलब आप स जी, जी। मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा, जो भी गलतियाँ थीं हम आगे से नहीं करेंगे। <chuckles>
जी, जी। जी, जी, बिल्कुल, जी धन्यवाद।